آه، فعلًا، يعني فكرة أنا يعني عجباني جدًا، وشايف إنّها فعلًا هتكون يعني ه هتغيّر الموضوع للأحسن و وهيكون تأثيرها إيجابي يعني مع الوقت، إن أنا أعملها وكده، لإن أنا آآ ما جرّبتهاش قبل كده، فيعني أنا شايف إن أنا لمّا أجرّب حاجة زَي كده، هت هتفيدني بشكل كبير في الموضوع ده، و ويعني ممكن تحل المشكلة على المدى البعيد، فبجد باشكرِك على نصايحِك، وإن أنتِ سمعتِ آآ الموضوع للآخِر، و ويعني بجد ب باشكرِك على على كلّ ده.
العفو طبعًا، أنا دايمًا في الخدمة.
شكرًا ليكِ.